Okey. Mayro'n sana akong gustong hinging payo sayo 'no, ah, actually yung, ah, yung tungkol sa pagtulog ko. Ah, before naman okey naman 'no ang, ah, medyo kahit, ah, puyat ako medyo, ah, gabing-gabi na ako matulog yung alam mo pagkapikit ko, um, nakakatulog din kaagad ako. Kaya lang sa mga pagkakataong ah, this past few days napansin ko kasi na ano, ah, na tawag dito? Hindi ako kahit tulog na ako hindi ko ma hindi ako makatulog kumbaga pikit yung mata ko pero yung diwa ko ay, ah, gising, okey. So, may maipa-payo ka ba sa katulad ko na medyo nahihirapan sa pagtulog?
Mm. Mm. Gising, mhm. Oo, bago ang lahat 'no, um, anong oras ka ba karaniwang ano nakakatulog, madaling araw na ba yan?
Opo, ah, I'm sorry po, ah, anong anong tanong niyo po na na na sorry, ha. Anong, ah
Hmm Madaling araw ka na ba nakakatulog lagi or hindi naman?
Ah Ah, okey. Hindi naman, may pagkakataon lang talaga na, ah, siguro sa dami ng iniisip ko, sa dami ng, ah, mga problema ko sa buhay parang kahit gusto kong ipikit yung mata ko, eh, hindi ko ah, ipikit yung mata ko pero yung diwa ko gising 'no, so siguro dahil sa mga, mga iba't ibang, um, ah, problema na rin na naglalaro sa isip ko, then ang nagiging problema is, ah, nagigising pa ako ng maagap so kung bibilangin ko, ah, kung minsan 1:00 ako natutulog natutulog, ah, karaniwan then gigising ako 5:00 so kung bibilangin mo mga ilan lang 'yon, 2, 3, 4, 5, mga 4 na oras lang tapos pakiramdam ko, alam mo 'yun, ah, parang hinang-hina ako at wala akong ka-ene-energy kasi kulang yung aking, um, haba ng oras ng pagtulog. So 'yun yung nagiging problema ko. Um
Mhm. Mhm. Mhm. Oo, bago mm, bago ka ba matutu matulog ano bang mga ginagawa mo nagse-cellphone ka ba, gumagamit ka ng gadget, naglalaro ka, nanonood ka ng mga movie?
Oo, ah actually mayro'n akong part-time kasi may regular job ako na may pasok ako buong maghapon then sa gabi, ah, mayro'n akong part-time job. So natatapos ako mga 10:00 Kaya lang siyempre pag ti ah ah pagkatapos ng 10:00 eh, medyo, napapa-scroll ako sa cellphone 'no then, ah, kapag naka hawak na ako ng cellphone medyo nahu-hook na ako sa mga, mga short videos, mga reels, so parang, ah, naku 1:00 na pala, 12:00 so parang
Mm. Mhm. Minsan, di mo namamalayan yung oras, 'no?
Oo, tama at siguro dahil na rin ay ito lang yung aking ano, eh, parang way of relaxation kasi siyempre, pagod sa trabaho tapos mayro'n ka pang mga intindihin sa buhay, alalahanin. So parang, ito lang yung nagpapaalis nung aking ano nalilibang ako kumbaga. So, yu yun lang naman. And then, um
Mm. Hmm, okey. Mhm. Mhm. Mhm.
ah, minsan nag, ah, beauty regimen din pag, ah, sinipag. Pero, dahil na nga rin sa ano 'no sa sobrang dami ng, ah, ah, trabaho kasi yung aking pasok din kinabukasan, ah, nagtuturo kasi ako sa sa eskwelahan. So siyempre dapat ready din ako do'n sa mga lesson na, ah, ituturo ko sa aking mga estudyante. So dapat ano, ah, okey na yung mga lesson plan ko 'no, yung daily learning log na, nagtu kung saan nando'n lahat yung mga mga details nung mga lesson ko for the day. So talagang medyo pre-occupied talaga ako at ang dami ko talagang mga, ah, responsibilidad 'no bilang, teacher, bilang magulang tapos may part-time pa kaya talagang napakahirap maka makapagsingit din ng ano 'no pagpapahinga talaga at, ah, nakaka-epekto rin dito sa sa sa tulog ko din at the same time.
Mm. Mm. Mm. Mhm. Hmm, okey. Mm. Oo, oo. Mm. Eto bang na 'pag hirap mo ng pagtulog kailan mo una tong naranasan, matagal na ba or lately lang?
Ah, actually 'yung hirap ko sa pagtulog actually hindi naman talagang palagi 'no, may pagkakataon, na alam mo 'yun, may mga isipin ako na gano'n then dati naman, oo, kahit anong puyat ko basta pumikit na 'yung mata ko tulog na ako, oo, kaya pero ngayon parang iba, alam mo kahit pikit ako pinipilit ko matulog ang tagal ko bago makatulog, kaya medyo
Okey. Okey. Nakatulog ka na, mhm. Mhm. May ano ba? Mm.
Oo.
Mm, sige po.
Oo, kaya medyo struggling ako ngayon 'no, pagdating sa sa pagtulog, kaya talagang, ah, kaya humingi ako ng payo sa'yo baka at least matulungan mo naman ako dito.
Hmm. Mm. Oo, pang-huling tanong na lang 'no, may recent ba na nangyari or may stressful event ba na iniisip mo lagi or na-a-anxious ka dahil do'n kasi puwede rin 'yun maging factor kung bakit hindi ka nakakatulog.
Oo, actually magandang tanong 'yan kasi sa mga panahong ito medyo may pinagdadaanan talaga ako, may personal problem ako sa anak ko, di siyempre alam mo naman tayong mga nanay pagdating sa problema natin, 'no, pinakamahina tayo pagdating sa anak. Kaya 'yun 'yung nagiging isipin ko at 'yun 'yung dahilan na talagang, ah, alam mo 'yun, imbes na makapagpahinga ako, makatulog, para may energy naman ako kinabukasan, hindi ko talaga magawa kasi medyo nag-o-overthink din ako, eh. Ah, lalo na, ah, involve 'yung anak ko so parang, ah, medyo nag-o-overthink na ako na baka paano 'yun 'pag gano'n 'yung nangyari, paano 'yung anak ko, anong ano, ano magiging kinabukasan niya. So something like that na bilang isang magulang, eh, talagang, ah, kahit sino naman siguro 'no, ah, talagang puwedeng mangyari 'yung ganitong klaseng sitwasyon na na hindi mo alam kung anong anong gagawin mo, kung ano 'yung puwede mong maitulong do'n sa anak mo, 'di ba?
Okey. Mhm. Mm. Mhm. Mm. Mm. Mm. Totoo 'yan, 'no. Mhm, totoo 'yan. Alam mo kasi ano, eh, nasubukan mo na bang gawin 'yung mga deep breathing exercises o kaya 'yong stretching kasi ano 'yun, eh, nakakatulong siya para ma-relax 'yung utak natin, kasi usually at feeling ko nag-i-stem 'yung kaya hindi ka nakakatulog dahil sobrang daming iniisip ng utak mo. 'Yung katawan mo gusto na magpahinga, pagod na, pero 'yung utak mo, ando'n, eh, gumagana pa siya, kaya hindi ka nakakatulog. Na-try mo na bang gawin 'yun, mag-deep breathing exercise ka bago ka matulog o kaya mag-stretching ka?
Oo. Actually, um, good thing na nakausap kita. Kasi hindi ko alam na puwede pala 'yun 'no baka kasi alam mo 'yon baka maging effective din sakin kasi oo nag nag-iisip nga ako ng ano 'no ng, ah, puwede kong pagkaabalahan bago ako makatulog baka sakali maka makatulong din 'no para hindi ako, ah, hirap 'no at, ah, ah, maging okey na yung sleeping ano ko sleeping pattern ko na, ah, pagkatapos ng work, eh, puwede na akong makapagpahinga. So, sige try ko yan yung, ah, tinatawag mo na ano 'no breathing ba 'yon? Kasi parang okey siya 'di ba? Oo.
Mm. Mhm. Mm. Mhm. Oo, sleep breathing oo, oo 'saka nabanggit mo kanina na ginagawa mo bago ka matulog, eh, nag-i-scroll ka sa gadget sa iyong cellphone baka puwedeng palitan natin 'yon. Baka puwede imbis na screen time o cellphone or gadgets yung gamitin, baka puwede magbasa na lang tayo ng libro, kasi mas nakakarelax din naman 'yon at least hindi naiilawan yung mata natin. Kasi lalo na kung nagse-cellphone ka ng madilim 'di ba? Nalilito kasi yung utak natin kung sleeping time na ba talaga or hindi pa ,kasi nadi-destruct siya ng malakas na ilaw galing sa ating, ah, mga gadgets. So, mas okey na i-limit yung paggamit ng gadgets siguro isang oras bago matulog tapos, kung hindi ka pa talaga makatulog magbasa ka ng libro or 'di ba mga ganong, ah, exercises.
Oo. Oo. Actually, ah, iniisip ko na rin yan 'no, yung pagbabasa ng libro kasi feeling ko kasi naapektuhan na rin yung mata ko, sa sobrang alam mo yun sa sobrang ah, pag, ah, scroll ko sa cellphone. So parang feeling ko pag, ah, pag pipikit na yung mata ko, parang medyo mabigat 'no, parang siguro epekto din yun ng sobrang pag, ah, pag, ah, gamit ang cellphone. Saka before that, siyempre may mga freelancing ano 'no ko, may task ako na kailangan gumamit din ng computer. So parang hindi ko na talaga napapahinga yung mata ko. Kaya talagang, ah, ah, tama ka 'no medyo palitan nga na alternatibo, actually dati naman, ah, nagbabasa pa ko ng mga books 'no, kasi mahilig din akong magbasa ng mga libro. Kaya lang siyempre, ah, may time na talagang tinatamad din ako, kaya ang ginagawa ko is nag i-scroll na lang ako ng cellphone, kasi yun scroll-scroll lang di ba, parang hindi siya convenient para sa akin, saka, ah, iba-iba kasi pag ano, eh, may mga nakikita ako na mga cu ano ku-curious din ako na mga news, so medyo napapatagal yung pagbabasa ko or alam mo yun yung mga usual na ginagawa kapag, ah, nag, ah, scroll ka sa sa Facebook, yan. So hindi ko maiwasan 'no na na hindi ko namamalayan na, "Ay naku anong oras na pala, so itutulog na pala," and so yun na naging problema, medyo wala rin akong disiplina, eh. Kaya tama ka na dapat siguro limitahan ko din 'no, yung pag-ce-celllphone ko kasi parang hindi na rin maganda, eh, sa part ko kasi, ah, me talagang lumalabo na yung mata ko, dati hindi naman, eh, kaya lang parang sabi ko parang hindi rin maganda na yung prolong use of a cellphone parang ano, eh, ah, hindi siya hindi magandang epekto nun sa'kin. Kaya, ah, tama ka at, ah, ah, don't worry i-ano ko yan i gagawin ko yung sinuggest mo.
Mm. Pag gamit ng gadget. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, mm. Hmm. Mhm. Mm. Totoo. Mm. Mm. Oo 'tsaka naaapektuhan na kasi yung pagtulog mo 'di ba? So, yon gaw hanap ka ng ibang paraan or ibang libangan o ritwal para makuha mo yung tulog mo. Marami naman dyan iba 'di ba, sabi ko kanina magbasa ka ng libro o kaya gumawa ka ng journal. Isulat mo kung ano yung nangyari sa araw mo, hindi lang yon na makakapagbigay sa'yo ng ano, eh, ng antok, eh, makakapagpagaan din 'yon ng nararamdaman mo lalo na kung ina-anxiety ka or nagkakaroon ka ng stress. Kasi at least nai-re-release mo yung gusto mong sabihin doon sa journal kahit hindi mo man sabihin na verbally kung kanino man kasama mo sa bahay, eh, at least naisusulat mo ito and somehow nababawasan yung dinadala mo.
Oo. Mm, okey. So, tama ka naman dyan 'no, ah, iba talaga pag may journal. Ah, actually, ah, nakita ko nga yan, eh, yung mga nagjo-journal nag nag-advice din yung friend ko na gawin ko yan para at least, ah, kahit papaano nakapagmumuni-muni pa rin naman ako 'no bago matulog, ah, nagkaroon ng realization at, ah, maraming salamat, ha at, ah, ah, nandiyan ka para makinig sa aking mga medyo alalahanin sa buhay. So, ah, sana naman, eh, ah, makausap din kita one of these days at rest assured 'no lahat ng mga tips at mga payo na binigay mo ay i-apply ko sa personal ko na buhay, salamat sa'yo.
M Totoo, mhm. Mhm. Mm. Maraming salamat din sa pagbabahagi 'no ng kuwento mo sa'kin at mag-iingat ka lagi, paalam.
Paalam.